अब देखिए सम मैंने देखा है आजकल जैसा कि सब जगह चल रहा है, तो अ, सारे कदम तो हम लेते ही हैं, हर तरीके से कदम उठाते हैं। अब जैसे हम आप अगर खुद की बात करें तो हम सिर्फ़ पेड़ उगा सकते हैं या छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जंगल पूरा बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। तो हम बस यही कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ तो अंत में हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं कि आप कुछ स्टे निकालें इसके खिलाफ या कुछ भी ऐसा करें कि इसको रोका जा सके क्योंकि फिर हम उनको कन्विन्स करने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए, हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका, आगे जनरेशन ख़राब हो सकती है और बहुत तरीके से हम उनको कन्विन्स करेंगे जैसे कि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बारिश की कमी हो रही है, कोई भी मौसम कभी भी आ जा रहा है, तो ऐसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मेरी बात समझे और वो इस पर कुछ ना कुछ कार्यवाही करे। फि अ, मल फिलहाल तो मेरी नज़र में यही एक रास्ता दिखता है जब कुछ नहीं दिखता तो। हुँ, हुँ।
जी। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। जी बिल्कुल। बहुत हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। हाँ, जी, जी। जी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल, हाँ। जी। जी बिल्कुल, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ। जी, जी। अ, जी, बिल्कुल हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट ही है वो शायद एक ऐसी बॉडी है जो मतलब निष्पक्ष होकर वो सुन सकती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के ऊपर जो डिसिज़न है, वो बना सकती है और उसके पास राइट्स भी हैं उस चीज अ, वो चीज़ें करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो अ, ऐसे फैसले बना सकती है जिससे अ, जो आम जनता है और उसमें भी ज़्यादा जागरूकता आएगी जिससे पेड़-वेड़ और जंगल जो है हमारे वो बच पाएँगे कहीं न कहीं। और अ, मेरे को तो लगता है जो आम लोग हैं ना उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जागरूकता की कमी है जिससे जो ज अ, उनके ही आसपास के जो पेड़-वेड़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद में काटे जाते हैं और इससे क काफ़ी ज़्यादा जो पर्यावरण है उसका नुकसान होता है। आप क्या मानते हैं?
हाँ, वही, वही। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।

हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो तो होता ही है, क्योंकि आप बहुत से बड़े-बड़े शहरों को देख लो, तो उनमें क्या हो रहा है कि वो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उनको क्या करना पड़ रहा है? वो विस्तार करने का सोच रहे हैं कि हम इस शहर को यहाँ तक कर देंगे और बढ़ा देंगे, तो जब विस्तार करने का सोचते हैं, तो उसके आउटर एरिया में आपने देखा होगा हर शहर के खेत होते हैं, पेड़ होते हैं, अ, ऐसी बहुत सारी ग्रीनरी दिखती है तो वो धीरे-धीरे उनको फ़िर हटाना पड़ जाता है। तो इसी तरीक़े से वो पेड़ फ़िर काटने पड़ते हैं, तो ये उस तरीक़े की बात हो जाती है ना कि हम विकास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं लेक़िन पर्यावरण को भूल गए हैं कहीं न कहीं। हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं जबकि हमें करना क्या चाहिए हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं?
जी, बिल्कुल, हाँ। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। सही कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। हाँ। हुँ। हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो हाँ, जी, जी। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये विकास नहीं है मुझे लग रहा है कहीं न कहीं विका विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं और अ, ज जैसे जंगल-अंगल जो काट रहे हैं ना लोग उनको बिल्कुल एक दिन मुझे लगता है कि रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अ, उससे हमारा जो पर्यावरण है काफ़ी हद तक बचता है और जैसे ऑक्सीज़न है वो हमारे पेड़ ही दे पाते हैं हमको और अ, उससे एक तो हम साँस लेते हैं पहली बात और दूस दूसरी बात हम बताऊँ बताएँ तो जो पानी है ना वो भी काफ़ी हद तक वो अ, प्योर प्यूरीफ़ाई करते हैं और अ, हवा भी है तो उनको प्यूरीफ़ाई करते हैं। तो जैसे अ, जो पेड़ हैं उनको तो हम हमारा मतलब धरती का है वो अ, लंग्स माना जाता है अ, पेड़ों को और अ, काफ़ी जैसे बाढ़-वाढ़ आती है तो इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो पेड़ होते हैं, वो बचाते हैं बाढ़ों से और आपका क्या मानना है कि हमको कैसे इनको बचाएँ और क्या पेड़ों के जो फ़ायदे हैं वो आप बताना चाहें तो कुछ? जी।
उ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ।